Ou de ouais, la 1re, heu, semaine, quoi, hein, de de dès son arrivée. C'est-à-dire qu'elle commençait à me donner des conseils, tu sais, pour, heu, pour l'allaitement, notamment, heu, sur mon alom mon alimentation, et hem, ben limite, elle me forçait à manger, alors que j'en avais pas envie, quoi. Tu vois? Je sais que ça part d'une part d'une bonne intention
Oui.
Ben, heu, j'essaie de faire comprendre que ben, non, je veux pas, mais derrière, elle insiste et moi, ça me met, heu, mal à l'aise parce que j'aime pas du tout ce genre de fonctionnement-là, je n'aime pas qu'on m'impose des choses et là, c'est vraiment tout ce qu'elle fait, tu vois? J'ai pas l'impression qu'elle sent, que je je ça ne me plaît pas, ce genre de choses-là et puis comme je te le disais, j'en ai pas encore parlé, mais heu, c'est vrai que c'est, voilà, c'est c'est assez récent ouais.
Ouais. D'accord, donc en fait, heu, voilà, heu, toi tu essayes de faire quelque chose ou alors, heu heu, peut-être que, voilà, tu tu peux être influencée par, voilà, quelque heu, un geste de sa part, de te montrer comment comment faire, heu, voilà, sur sur un sur un contexte bien particulier. Toi, ça ne te plaît pas, oui, oui, je je je vois très, très bien le décor. Heu, est-ce que toi, tu, heu, tu en as déjà parlé, heu, peut-être à à quelqu'un, autour, pas forcément à elle directement, mais quelqu'un, heu, pour lui faire part de, bah, de ce qui se passait et puis, heu heu, voilà une personne de confiance, bien sûr, heu, pour pour vraiment, heu, essayer de de peut-être, heu heu, voilà, de de de trouver une solution, heu, directement?
Mmh. Ben, écoute, avant même son arrivée, moi, j'avais été claire avec, heu, mon mari, je lui ai dit, heu: «Je veux bien que ta mère vienne, il y a pas de problème, hein, ce qui est normal, mais heu, par contre, heu, que chacun reste un petit peu, heu, à sa place, quoi», tu vois? Heu, je je je suis chez moi et et pas l'inverse et c'est vrai que depuis, heu, ces épisodes-là parce que pour le coup, elle veut me forcer à faire des choses et dans le même temps, ben, elle elle implique son fils, en lui disant ce que je ne fais limite, elle se plaint, si tu veux, de ce que je ne fais pas, heu, auprès de son fils, qui, heu, ben qui se retrouve un petit peu entre nous 2 et moi je lui ai fait part de tout ça. Je lui expliqué que je n'aimais pas heu pour rester sur l'exemple, par exemple de l'alimentation, que j'aimais pas, que, heu, sa mère veuille me forcer à manger, qu'elle insiste et qu'en plus de cela, elle se plaigne auprès de toi, que je ne veuille pas manger, heu, ce qu'elle me propose, quoi, tu vois? Donc heu, je je lui en ai fait part. Après, je pense qu'il sait pas trop, non plus, hem, où se mettre, parce que bon, bah, il est un peu entre nous 2, du coup, et je pense qu'il est partagé entre le fait de d'en parler à sa mère et de blesser sa mère et le fait de devoir un petit peu, heu, me protéger, me préserver, tu vois? Donc heu, je pense que c'est pas non plus évident pour lui et à part ça, je vois pas à qui d'autre, heu, je pourrais en parler, si ce n'est qu'à la personne concernée directement, quoi.
Mmh, d'accord.